Hey du, erzähle mal von einem Gericht, das dir Trost spendet.
Also, ein Gericht ein ein so richtiges, ähm, Gericht, was ich immer esse und wo was so sich wie zu Hause anfühlt einfach, ist Nudeln mit Tomatensoße und ganz viel Parmesan.
Okay, und warum genau das? Also, hast du da irgendwie Erinnerungen mit oder hast du's als Kind oft gegessen? Also, erzähl mal bisschen was.
Ja, also, ich weiß nicht. Nudeln ist einfach so 'n Ding, ich liebe Nudeln. Und Nudeln kann man einfach immer essen und es, äh, kostet nicht so viel, es ist leicht zuzubereiten und ja, das ist einfach je jede verschiedene Nudelform, hat für mich auch 'n anderen Geschmack und, äh, passt zu 'ner anderen Soße. Und genau diese Nudeln mit Tomatensoße und ganz viel Parmesan ist für mich einfach so deliziös, das ist so eine ja, so 'ne leckere Speise einfach und ich liebe das. Das ist so, ja, zum Beispiel ich hatte jetzt mal 'n langen Arbeitstag und ich komme nach Hause und dann esse ich diese Nudeln und das ist so, als würde mich dieses Essen einfach umarmen und mir Trost spenden.
Mhm. Deliziös ist, also, echt 'n schönes, eloquentes Wort, was du dir was du da von dir gegeben hast. Also und das, was du mir ja grade alles gesagt hast, also, man merkt, du hast auf jeden Fall schon 'ne tiefe Bindung zu Nudeln. Und, äh, dass du dich da auch auskennst bestimmt so mit Penne und Makkaroni und so, ne? Das möchte ich gar nicht anzweifeln. Ähm, was ist 'n neben Nudeln mit Tomatensoße noch deine Lieblings-Nudelspeise?
Dankeschön, dankeschön. Ja, ja. Mhm. Hm, noch 'ne Lieblings-Nudelspeise, also, ich mache sehr gerne auch noch, äh, Nudelauflauf oder auch Nudeln mit, äh, Pilz, äh, Rahmsoße, mit mit Hähnchen oder zum Beispiel auch letztens habe ich mal ausprobiert, so, Chicken Alfredo habe ich auch gemacht. Also, so viele verschiedene Variationen und alles mit Nudeln, das ist wirklich verrückt, oder?
Mhm. Also, Chicken Alfredo klingt echt lecker. Also, das wollte ich auch schon mal kochen. Kannst du mir denn mal sagen, was du dafür so benutzt hast?
Äh, ja, das ist tatsächlich sehr einfach. Also, ich habe einfach nur, ja, äh, 400 g, glaube ich, Hähnchenbrust gekauft. Dann, ähm, ja, Bandnudeln, Sahne und Parmesan. Also, es ist ganz einfach, zuzubereiten. Ich habe erst mal das Hähnchen so angebraten, bis es durch war. Dann habe ich's in Backofen geschoben, damit's halt nicht an an Wärme verliert. Weil ich habe das nämlich nicht direkt geschnitten, sondern erst mal, äh, ganz gelassen. Und, äh, dann habe ich angefangen mit den Nudeln. Dann kam, äh, Sa Sahne dazu, Gewürze natürlich und ich glaube auch 'n bisschen Tomatenmark, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, ja und dann kam halt einfach noch Parmesan dazu und Parmesan ist tatsächlich dieser dieser, ja, Geschmacksträger. Also, es es schmeckt halt ja, es ist ist halt so 'ne Käsesoße, ne?
Mhm. Okay. Also, das klingt auf jeden Fall echt lecker, ähm, und ich also, ich werde das auf jeden Fall mal nachmachen, also, Chicken Alfredo. Aber von dem, was ich jetzt so mitbekomme ist, dass du 'n echt Parmesan Fan bist, also, du liebst Parmesan. Oder ha ist e also, muss das bei jedem Gericht dabei sein oder nicht?
Auf jeden Fall. Also, es kommt immer ganz drauf an. Also, jetzt zum Beispiel wenn ich, ähm, ja diese Champignon-Rahmsoße mache, dann auf jeden Fall nicht. Dazu passt es ja nicht. Äh, das ist dann eher, wenn ich so Nudeln mit Tomatensoße esse. Ähm, und da kommt's auch immer ganz auf die Soße an. Also, zum Beispiel, ich habe hier mir jetzt letztens tatsächlich Tomatensoße gekauft, neue, die ich sonst eigentlich, äh, noch nie probiert habe. Aber die hat, äh, auch na ja, die ist auch sehr teuer. Die kostet 4,70 €, also, fast 5 € für so 'ne fertige Tomatensoße. Da habe ich auch kurz gezweifelt, ob ich vielleicht ni b bisschen bescheuert bin, als ich die gekauft habe. Aber ich dachte mir: „Boah, wenn die schon so teuer ist, dann muss die ja auch brutal schmecken.“ Und die hat tatsächlich auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Und da war auch schon irgendwie ich weiß nicht, das hat so lecker geschmeckt, da dachte ich mir: „Boah, da brauche ich gar nicht so viel Parmesan.“ Also, da hatte ich am Anfang natürlich auch viel Parmesan raufgeklatscht. Habe ich dann aber irgendwann nicht mehr gemacht, weil das ja natürlich auch so 'n bisschen den Geschmack von der Soße übertönt. Und die Soße war so lecker, da habe ich dann wirklich nur so 'n so 'n bisschen Parmesan benutzt.
Okay. Mhm. Ja. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm deswegen muss man natürlich auch mit manchen Sachen nicht übertreiben, wie zum Beispiel mit Muskatnuss, ne? Also, wenn man Muskatnuss übertreibt, dann kann mal 'n Gericht echt schiefgehen. Also, da rede ich auch aus Erfahrung.
Das stimmt. Ja ja, ich auch, ich auch.
Sag mal, ähm, Nudeln mit Tomatensoße, ja? Gibt es da irgendwie 'ne besondere Erinnerung oder Person, die mit diesem Essen verbunden ist? Oder ist das einfach irgendwann so entstanden, dass es jetzt dein Lieblingsgericht ist?
Also, das ist tatsächlich, äh, so entstanden, als ich bei meiner meinem bei mit meinen Eltern noch gelebt habe. Also, ja, offensichtlich als ich 'n Kind war, habe ich natürlich noch bei meinen Eltern gelebt, aber meine Mutter hat tatsächlich sehr oft, äh, Spaghetti mit Tomatensoße gemacht und dazu gab es dann immer Rührei und, boah, ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich der Grund, warum das für mich sich so 'n bisschen wie wie ja Kindheit einfach anfühlt und Heimat und deswegen ist das so 'n so 'n Comfy-Food einfach ist. Ähm
Mhm.
und das war früher immer sehr, sehr lecker, also, immer diese Kombination mit diesen ja, mit diesem mit diesem salzigen Rührei dazu und so, das hat das hat sehr, sehr lecker geschmeckt und jetzt mittlerweile mache ich das nicht mehr mit Rührei, weil irgendwie ich weiß nicht, irgendwie kriege ich das Rührei nicht so hin, wie es meine Mutter immer gemacht hat und deswegen war das dann immer so 'n bisschen bisschen, äh, ja 'n bisschen blöd, deswegen habe ich dann habe sie ja einfach weggelassen. Ähm, aber das ist das ist auf jeden Fall der der Ursprung, ja.
Ah. Also, es klang auf jeden Fall echt interessant. Da hat, äh, dein da ist deine Mutter dir auf jeden Fall schon zuvor gekommen mit dem Rührei, ne? <snorts> Ähm, also, 'n Rühreirezept, was ich dir auf die Schnelle geben kann, wär auf jeden Fall, äh, 1 Ei mit, äh, 'n bisschen Mayonnaise, dann mit 'n Schneebesen 'n bisschen rühren, 'n bisschen, äh, Salz, Pfeffer, Butter und dann in die Mikrowelle für nur 40 Sekunden, dann hast du schon 'n perfektes Rührei. Vielleicht benutzt du das einfach für die Nudeln. <chuckles> Aber, na ja
Auf jeden Fall, ja. <chuckles> Mhm. Ah, ja. Das klingt gut.
Sag mal, was genau macht das Essen mit dir, wenn du das isst? Vor allem mit ganz viel Parmesan, ne? Also, wir übertreiben jetzt mal, also, wirklich dein Wunschteller, ja? Also, so eine sogenannte Henkersmahlzeit, genau dein Ding, ja? Du liebst es über alles. Was macht das mit dir? Wie fühlst du dich? An was denkst du? Wie ist der Geschmack für dich und der Geruch? Und was löst das für Gefü Glücksgefühle in dir aus? Erzähle mal 'n bisschen.
Ja, also, in erster Linie ist es halt 'n ganz einfaches Gericht, wo ich natürlich auch weiß: „Okay, das wird mir schmecken“ und das, äh da habe ich jetzt nicht irgendwie ich weiß nicht, wenn i so wie wenn ich was Neues koche, dann weiß ich nicht, ja, schmeckt das jetzt. Oder, äh, ich weiß nicht, es ist vielleicht nur so mittelmäßig. Da weiß ich halt, wie es schmeckt und ähm ja, deswegen, äh, kann ich das mit, äh mit gutem Gewissen immer wieder kochen und ja, das ist halt für mich sehr, ja, hei heimisch halt einfach, ne? Das ist so
Mhm.
ich weiß nicht, das ist einfach so 'n so 'n Comfort-Food, was man was man immer machen kann, was ich immer essen kann. Und ich würde auch sagen tatsächlich, dass ich so viel Parmesan benutzt habe immer, lag halt tatsächlich, glaube ich, wirklich einfach nur an der Soße, weil vielleicht die Soße für mich gar nicht mal so spektakulär war. Und dann habe ich das so 'n bisschen mit diesem Parmesan übertönt. Aber ich habe ja jet jetzt gemerkt durch die andere Soße, die ich mir dann gekauft habe, ähm, ja, das es halt wirklich vielleicht nur an der Qualität lag.
Aha. Ja, das kann natürlich sein, ne? Also, vor allem, wenn du was kochen möchtest oder so, dann würde man auf jeden Fall schon mal lieber zur teureren Soße greifen. Vor allem, wenn die dann alles überlappt, ne? Die ist dann eventuell auch diejenige, die alles zerstört. Ja, ähm, ich habe da auch mal 'ne Erfahrung gemacht mit so 'ner Basilikumsoße, als ich 'ne Pizza versucht habe zu backen, war nicht so lecker. Ähm
Genau, ja. Mhm. Ja, das glaube ich.
was würdest du denn so also, kannst du eventuell kurz beschreiben, wie du die kochst, so diese Nudeln? Also beziehungsweise das gene das ha also, das ganze Hauptgericht natürlich, nicht nur die Nudeln, um Gottes Willen.
Mhm. Ja, also, ganz einfach, ne? Also, ich mache erst mal am besten schon so 'n bisschen warmes Wasser in 'n Topf weil dann dann, äh, kocht es halt natürlich 'n bisschen schneller. Dann mache ich den mache ich den Herd an, dann mache ich da, äh, ordentlich Salz rein. Dann warte ich bis es kocht und dann mache ich die Nudeln rein und dann boah, ich stelle mir nicht mal 'n Timer oder so, da mache ich das meistens immer so nach Gefühl. Und dann ja, die müssen schon ja so 'n bisschen bisschen über al dente sein, also, die dürfen nicht also, so richtig bissfest mag ich das jetzt nicht, aber so 'n bisschen drüber, aber halt so, dass sie jetzt auch nicht zu matschig sind natürlich. Und, ja, dann mache ich einfach mache ich die Soße auf, dann mache ich die Soße in in 'n Topf, dann mache ich in das Gefäß, wo die Soße drin war, 'n bisschen Milch rein, schüttle das einmal, damit diese ganzen ganzen Reste, die noch in dem Glas sind, mache ich dann da noch mit rein. Ähm, dann mache ich 'n bisschen Gemüsebrühe rein, bisschen Pfeffer, dann verrühre ich das und dann ist das Gericht eigentlich auch schon fertig.
Okay. Ja. Das klingt echt einfach. Also, ich habe da mir eventuell bisschen mehr Komplikationen vorgestellt. Also, das kann man auf jeden Fall auch sehr einfach nachmachen.
Auf jeden Fall.
Aber würdest du sagen, das ist so dein Lieblingsessen, weil es wirklich vom Geschmack und vom heimischen das Lieblingsessen ist? Oder würdest du es einfach sagen, das ist so das Essen, was du gerne isst, weil es schnell und einfach geht? Weil für manche ist es ja so, dass Essen für sie persönlich irgendwo 'ne Zeitverschwendung ist, ja, wenn sie jetzt nicht für irgendwen kochen. Deswegen essen die zum Beispiel nur Brötchen mit Butter und vielleicht ist es ja bei dir so, dass du gerne Nudeln mit Tomatensoße isst, weil das halt wirklich, äh, am wenigsten Zeit braucht und es ja auch am komfortabelsten ist. Kann es sein, dass eventuell das mehr zutrifft?
Ähm, also, ich würde sagen, es ist beides. Also, es schmeckt mir halt sehr gut. Es ist ja, ich weiß nicht, ich kann mich auch nicht so wirklich dran satt essen und vor allem würde ich sagen, kommt's auch immer auf meinen finanziellen Status drauf an, ob ich jetzt ja genug Geld habe, um auch mehrere Fleischgerichte in der Woche zu essen zum Beispiel oder ob ich halt jetzt eben nur Geld habe, um mir 'n paar Packungen Nudeln zu kaufen und Tomatensoße dazu und, äh, das war's, ne? Also, ich bin schon
Mhm.
i ich koche schon auch für mich alleine, wenn ich jetzt so richtig Bock auf, ja, was weiß ich, i irgend 'n Gericht habe, dann dann
Zum Beispiel, Hühnerfrikassee. <chuckles>
Ja, das äh, da ja, Hühnerfrikassee habe ich mal probiert, war leider ein Fail, aber jetzt so im Allgemeinen gesprochen, wenn ich Bock habe aufm Gericht, was ich sonst immer koche, dann koche ich mir das auch alleine. Da habe ich jetzt nicht so 'n Problem mit, aber ist natürlich seltener, als wenn jetzt zum Beispiel mein Freund zu Besuch ist oder so. Da macht's ja schon mehr Sinn äh, macht auch mehr Spaß dann für 2 zu kochen als für sich alleine auf jeden Fall.
Das versteht man natürlich, ne? Also, da gibt's ja tatsächlich sehr viele, die sagen: „Ey, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner bin oder jemand zu Besuch ist, dann gebe ich mir schon mehr oder weniger Mühe, äh, beim Kochen und suche da eventuell sogar 'n altes Rezept raus." Aber nur, wenn es für einen selber ist, dann halt eben nicht, ne? Das trifft jetzt wahrscheinlich auch auf dich zu.
Ja. Ja, 100 %.
Was würdest du sagen, ist denn neben Nudeln mit Tomatensoße und Parmesan war das, denn noch ein Gericht, was dir auch sehr viel Trost spendet?
Äh, was mir auch sehr viel Trost spendet. Also, ich mag zum Beispiel auch sehr gerne Jägerschnitzel, ich mag auch sehr gerne Kartoffelknöl Klö Klöße. Ich mag auch sehr gerne, ähm Käsehacklauchsuppe oder wie auch immer man die nennt. Also, das sind so so Gerichte
Mhm.
die ich sehr, sehr, sehr gerne mag, eben weil die mich so 'n bisschen an meine Kindheit erinnern, weil die Suppe zum Beispiel hat meine Mutter auch immer gekocht. Das Rezept habe ich auch von meiner Mutter. Und, ähm ja, Jägerschnitzel, ist war immer so 'n Ding, wenn wir mal bestellt haben, dann, äh, habe gab's für mich immer so 'n Jägerschnitzel und, äh, ja.
Würdest du sagen, die Käse-Lauchsuppe ist auch etwas, was du öfter kochst? Oder ist es eventuell sogar 'n bisschen seltener und vielleicht auch deswegen 'n bisschen besonderer für dich?
Ja, also, die Suppe mache ich auf jeden Fall schon sehr, sehr selten. A also, ein großer Punkt ist, dass es eher so 'n so 'n Winterding, Suppen, ja, ist halt meistens, äh, nicht so gut für den Sommer, sondern halt dann für die für die kältere Jahreszeit, vor allem auch, weil da sehr viel Sahne, äh, mit drin ist und dann ja, ist halt natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass es dann schlecht wird, wenn's 'n bisschen wärmer ist. Und Suppe im Sommer ist auch einfach nicht so geil, sein wir mal ehrlich, ähm.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja, und auch einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass diese Suppe auch wirklich, äh, 'ne Kalorienbombe ist, eben weil da Sahne drin ist und, äh, Schmelzkäse und so weiter und so fort. Das ist, äh, ja schon nicht ohne. Also, das ist schon so 'n besonderes Ding, wenn ich das mal mache auf jeden Fall.
Also, das finde ich natürlich schön, weil wenn man natürlich 'n Gericht, was man sogar f eventuell von seiner Mutter oder von seinem anderen Erziehungsberechtigten so über die Zeit lieben gelernt hat und man das halt so oft kocht, dass es langweilig wird, dann verblasst das ja auch irgendwo, ne? Es ist halt auch nichts mehr Besonderes. Deswegen würdest du sagen, das ist vielleicht auch bei dir und den Nudeln so, dass es halt irgendwie langsam, hast du den Geschmack daran verloren oder schmeckt es denn genauso gut wie damals?
Das stimmt ja. Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, früher war es natürlich noch was anderes, weil meine Mutter das ja für mich gemacht hat und natürlich auch noch dieses Rührei dabei war, was immer sehr, sehr lecker war. Ähm, aber jetzt so an sich würde ich nicht sagen, dass die Nudeln für mich den Geschmack verlieren oder ich irgendwie die Interesse daran verliere oder so. Das ist halt wie gesagt, das ist halt wirklich ein Gericht, was ich einfach immer wieder essen kann, ohne, ja, die Lust daran zu verlieren.
Hm. Das klingt auf jeden Fall echt schön und ich bin auf jeden Fall froh für dich, dass du quasi dein Soulmate Essen gefunden hast. Ähm, ich werde mich da also, irgendwie habe ich jetzt auch Lust auf Nudeln mit Tomatensoße und Parmesan bekommen. Ich glaube, ich werde ich werde mir das jetzt machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir.
Mhm. Ja sehr gerne und dann wünsche ich dir 'n guten Appetit und, äh, viel Spaß beim Nachkochen.